Olha, s eu não eu acho que ele não estava buscando exatamente isso, ele <chuckles> ele porque o que ele estava buscando era, assim, ter a 1º viagem dos sonhos, né. Porque era a 1º de primeira vez dele viajando. Então, assim, quando é a 1º vez da pessoa viajar para um outro país tem a toda aquela empolgação, sabe?
<laughs> Não? Hã. Hum. Entendi. Sim é verdade, tem mesmo, né, expectativa.
É. De, assim: "Nossa, vai ser a minha 1º viagem; eu vou experimentar algo diferente. Porque no Brasil é a mesma coisa, todo dia eu vivo na mesma rotina. Então eu vou ver neve, eh, vo vou comprar tudo que eu quiser". E eu falava: "Olha, você tem que se programar, porque, assim, tem você não pode passar perrengue em outro país, sabe?". Ainda mais ele, que a não tinha ninguém ali como porto seguro.
Uhum. Ah, entendi. É, realmente, né, ele estava se apegando às suas informações também, por parte por conta do seu irmão, que você conhecia. Mas ele tinha algo importante? Porque, assim como é a primeira vez, tem sempre algo que a pessoa não quer perder de jeito nenhum. Essas atrações turísticas ou até mesmo a neve no Chile. Tinha algo que estava se planejando para fazer e que você deu aquele conselho que, não, a pessoa se se se ajustou ali, porque é muito caro, também, né?
Então Sim, sim. Essa questão, olha, só de eu ter de indicado ele ali e falado: "Olha, o Airbnb vai sair muito caro". Aí, realmente, ele pesquisou e tudo, aí ele falou: "Poxa, o que você pode fazer aí para me ajudar? Qual seria um conselho ideal?". Eu falei: "Olha, vou te mandar o link aqui". Mandei o link, né, da do site de supermercado e tudo. Ele foi vendo os preços ali, foi montando o cardápio dele, né? Então, eu falei assim
Aham. Hum. Legal. Ele foi e literalmente pegou as dicas de verdade, né, isso é tão bom. <laughs> Porque você vê, né, que ele não vai cometer os erros que você cometeu quando foi a sua primeira vez, né.
É. Foi. <chuckles>

É, meu irmão não tinha dinheiro, eu falei: "Vou pela primeira vez." E eu cometi muito erro porque eu gastava muito dinheiro com comida, porque eu não cozinhava, o local que eu ficava era um hotel, então, não não tinha como cozinhar no hotel, então
Uhum. Ah, sim. Era mais limitado, né, você tinha que infelizmente acabar gastando um pouco mais ali na rua também, né. E assim, você acha que tem momentos ali na na viagem sozinho que tem algum conselho pra quando bate a solidão ou insegurança? Por que costuma ajudar ali na prática? Porque como era a primeira vez de seu amigo eu imagino que às vezes bate essa insegurança, né, ainda mais com o s fator da língua e tudo.
Ah, com toda a certeza, né. Tem que ter o o planejamento. O o primeiro planejamento é menos 6 meses antes, né, pra quando chega a viagem você estar com um dinheiro suficiente, você estar com a mentalidade boa, pra você se preparar, né. Então, assim, e esse meu amigo ele já começou errado porque ele se programou muito em cima. Ele vai, né, ele f está determinado que vai. E o conselho d
Uhum. Certo. Ai, que legal. Aham.
É, o ponto da solidão, eu já conversei com ele, né, e faço um acompanhamento porque ele é virou um amigo mesmo, assim, né. Ele é curioso e ele ouve muito, então, eh, vale a pena dar conselhos pra quem gosta de ouvir. E eu falei com ele, assim, eu falei: "Olha, a solidão chegar um momento que você se sentir sozinho, não se desespera. Desce lá de esqui na neve, <chuckles> se ocupa, não fica muito tempo sozinho", sabe. Isso ajuda muito, ajuda muito a pessoa a ter a mente ocupada. Lê um livro, pratica um esporte.
Uhum. Gal Que legal! Hum, tem uma tem um apoio ali, né, esse negócio que você falou do ler o livro, ver outra opção também. Você acha isso?
Ah, com toda a certeza. Isso nos momentos que ela tá em casa sozinho e se mesmo se estiver lendo o livro, estiver vendo um filme ali, uma série e bater a solidão, vai, faz comunicações, o importante de estar no hostel também é isso, porque tem outras pessoas que você pode conversar, pode bater um papo. Então, assim, o melhor conselho
Uhum, sim. Criar conexões, né, que é muito importante já que ele tá sozinho.
Sim, com certeza, o melhor conselho para quem viaja sozinho pela primeira vez, principalmente, é: Faça conexões, procure economizar, mas procura um lugar também que tem pessoas então, você nunca vai estar sozinho, sabe?
Ai, que demais. Ah, com certeza. Nossa, é um ótimo conselho, na verdade. Eu vou começar também a praticar quando eu for sozinha agora. Olha, adorei ouvir sua história. Obrigado por compartilhar ela comigo, viu.
<laughs> Ah, o prazer foi meu.